देखिए, इसका जवाब दूँगा आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी बड़ी जो बहन है ना, उन्हें बड़ी पसंद है ये ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में। मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है च 6-7 साल का ही अंतर है, मुझे लगता है लेकिन होता है ना बड़ी बहन माँ के समान होती है, इतनी बड़ी बहन छह सात साल अंतर है। उन्होंने मुझे उनको बड़ी पसंद है ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में, उन्होंने मुझे झील के उस पार फ़िल्म है एक जो कि भूतिया किस्म की फ़िल्म है, रहस्यमयी जिसे कहते हैं ना अ, थ्रिलर एक है।
ज़रूर, ज़रूर। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल, ये तो है। हाँ, हाँ। अच्छा।
सच में हमने बैठ के छोटे से मोबाइल में उनके साथ देखी, जिसमें ना कोई मतलब ऑडियो भी मतलब ऐसा नहीं कि ल आजकल तो चलो स्पीकर लगा देते हैं लोग। हमने मोबाइल के स्पीकर पे सुनी वो और यकीन मानिए की बच्चे भी बैठे थे भाई मतलब दीदी के बच्चा 1 है उनका और मेरे भाई के 2 बच्चे हैं। वो हम पाँचो 6 मेरी मम्मी साथ में बैठ के वो बड़ा फ़िल्म में एन्जॉय किया हमने ब्लैक एंड व्हाइट दृश्यों के साथ और उस समय तो एचडी क्वालिटी होती है आज के ज़माने में, वहाँ कहाँ एचडी क्वालिटी बिल्कुल धुँधली सी पिक्चर आ रही है। लेकिन बहुत मज़ा आया यकीन मानिएगा।
ओह! हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। ये भी है। हुँ, तो आपको क्या फ़र्क अ, नजर आया कि आज के दौर की फ़िल्मों में और वो जो आपने पुरानी फ़िल्म देखी उसके बीच में?
हुँ, हुँ। जी, यहाँ पर मैं ये कहूँगा देखिए पुराने ज़माने की फ़िल्मों की बात है तो, किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लें आप भारत की तो, बहुत स्कार्सिटी थी यानी कि कमी थी। फ़िल्मों की भी कमी थी उस समय अ, चुनिंदा फ़िल्में बनती थी और लोगों के पास तो मौका ही नहीं मिलता था कि फ़िल्में देख सकें, टीवी नहीं होता था, पिक्चर हॉल तो दूर की बात है। लेकिन आज के जमाने में हमें सब कुछ बैठे-बिठाए मिल रहा है, तो ये मैं कहूँगा कि फ़िल्मों की मात्रा बढ़ गई है, पहले भी पहल पहले जहाँ बहुत कम हुआ करती थी फ़िल्में, आज उसकी 50 गुना ज़्यादा है, लेकिन जो कंटेंट है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसके अंदर चीजें दिखाई गई हैं, वो फिर बद से बदतर होती जा रही है। कुछ चिया चुनिंदा फ़िल्में आप लि लिख सकते हैं कि हाँ, ये अच्छी फ़िल्म है आज के जमाने
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। ये भी है। हाँ। जी। हुँ। हाँ, तो देखिए ये बात अ, आपने खुद ने ही यही बात छेड़ दी मैं तो यही जानना चाह रही हूँ अब आपसे, कि जैसा कि आपने कहा कि देखिए आजकल तो फ़िल्में जिसे कहते हैं ना धड़ाधड़ बन रही हैं, ओटीटी के ऊपर मतलब अनगिनत फ़िल्में आ जाती है, आज एक रिलीज हुई कल 4 हो जाएँगी, ऐसे में दर्शकों के पास में जो है विकल्प बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अ, होता है जैसा कहा भी जाता है कि जितना ज़्यादा उत्पादन होता है, गुणवत्ता थोड़ी कम होती जाती है वैसे। तो आपका क्या मानना है कि लेकिन फिर भी देखिए हो ये रहा है कि दर्शक देख भी रहे हैं, चाहे उसके अंदर कंटेंट है या नहीं है। दूसरी तरफ देखिए ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी सामने आता है समाज में जब देखते हैं कि ए हिंसा जिसे कहते हैं और नकारात्मक चीज़ें, अश्लीलता आजकल तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत मतलब परोसी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दर्शक है अ, वो देख रहे हैं उसको तो आपके विचार से वो कौन-सी चीज़ें हैं जो कि दर्शकों को बाँधती हैं और वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो दर्शकों को दूर करतीं हैं और जो ये सिनेमा है, ओटीटी अ, मंच की अगर हम बात करें, तो क्या इनके ऊपर कोई उत्तरदायी होना चाहिए, कोई लगाम होनी चाहिए इन पर?
हाँ। <chuckles> बिल्कुल। जी। वही तो। हुँ, हुँ। बिल्कुल। वो भी है। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ।

कम से कम इसको मैं ना, ना करते हुए बताऊँ तो 10 या 12 बार देख चुका हूँ इस फ़िल्म को और अभी मेरा मन में क्योंकि इसी का ख़्याल आ रहा है तो मैं ज़रूर फिर से देखना चाहूँगा। <chuckles>
<laughs> जी। हाँ, हाँ। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इतनी बार आपने देख ली तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको तो डायलॉग क्या सीन भी याद हो गए होंगे बहुत अच्छे से, है ना? तो चलिए यही बता दीजिए कि ऐसा कौन-सा सीन है या ऐसा कौन-सा डायलॉग है, जो आपको लगता है कि आप बार-बार देख ही लेते हैं और बस आप उसी जो दृश्य है, उसी सीन के अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल मतलब सबसे पसंदीदा कोई दृश्य हो या कोई डायलॉग हो उस फ़िल्म का?
जी। बिल्कुल, वो तो है। <chuckles> हुँ, हुँ। जी, ज़रूर देखिए, मुझे एक ख़्याल आ रहा है इस बात का कि अ, एक दृश्य ऐसा था जहाँ पर बाबू राव जो थे, परेश रावल जी और अक्षय कुमार राजू बने थे तो शायद ध्यान होगा लोगों को की अ, पता चलता है कि अक्ष सुनील शेट्टी जो थे उनका श्याम नाम था और उनका इप अपना जिसे इंटरव्यू है, कहते हैं ना साक्षात्कार में फेल हो जाते हैं। उनके कारण क्या पता पता चलता है बाद में राजू का हाथ होता है उसके अंदर। तो राजू से पूछा जाता है बाबू, बाबू भैया पूछते हैं कि अ, आपने अभी तक आप जो कर रहे थे वो मगरमच्छ के आँसू थे? क्या आप नौटंकी कर रहे थे? क्यों कर रहे थे, उसने बोला ये राजू का स्टाइल है। तो ये चीज़ सच में बहुत ख़ास लोगों को पसंद है कि बाबू भैया एक ज़ोरदार तमाचा मारते हैं राजू को, उसकी आँख खोलने के लिए और कहते हैं कि ये बाबू राव का स्टाइल है। अ, टेक अवे ये है इस बात का कि समझ आता है कि जिस बात पर खुश हो रहे हैं ना अक्षय कुमार कहीं न कहीं किसी के बर्बादी का कारण बन चुका है वो। तो ये समझ में आता है कि ऐसे लोग होते हैं हमारे आस-पास और ये अच्छा सबक उन्होंने सिखाया बाबू राव ने वहाँ।
हाँ। जी। हाँ। जी। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या होता है? हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। हैं? हाँ। हाँ। अच्छा। <chuckles> हुँ। जी। हाँ, ये तो है देखिए, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो ये तो देखिए बह अ, मतलब आपने जिस तरह से पात्रों के नाम बताएँ, मतलब आपको पात्रों के नाम ही याद है कि परेश रावल जी जो हैं, वो बाबू राव थे, अक्षय कुमार जी, राजू और सुनील शेट्टी श्याम। हाँ? तो मतलब आपको तो रट गई है ये फ़िल्म ऐसा लगता है? <chuckles>
जी। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। जी देखिए, कुछ चीज़ें सिनेमा को अगर हम सिनेमा की बात करें ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ख़ास फ़िल्में ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क पटल पर छप जाती हैं। आप इतना जुड़ जाते हैं उससे, इतना जुड़ाव रखते हैं। तो यही हुआ है कुछ ऐसी फ़िल्में बचपन में देखी और आज भी उसे बार-बार इतना बार दोहरा लिया वो सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कुछ हो गया जीवन में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। अ
जी। हुँ। ये तो है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो है। हाँ। अच्छा, मतलब ये फ़िल्म आप कभी भी देख सकते हैं, कोई ख़ास मूड नहीं है आपका ये देखने का मतलब जब दिल चाहा जब देख ली। उ काफ़ी अच्छी बात है ये तो देखिए और ये बताइए कि जब बात फ़िल्मों की चल ही रही है, इसके अलावा कोई ऐसी फ़िल्म हो जो आपको काफ़ी पसंद आई हो?
हाँ, देखा जा सकता है। <chuckles> जी। हुँ, हुँ।